โอ๊ย แต่จริง ๆ เรื่องเนี้ยมันก็เหมือนกลับกลายเป็นว่า จริง ๆ เขาก็คงคิดว่าแบบมันไม่จำเป็นมั้งคุณ แบบเขาก็ออกมานาน เรื่องแบบนี้มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่า เขาก็เลยแบบไม่ได้พูดกับเราตรง ๆ เงี้ยล่ะคุณ ทำไมมันถึงไปไกลขนาดนั้นได้อะครับผม?
อือ คือเขาใช้อยู่ประจำค่ะ เขาจะ เขาจะมีไอ้ที่กัน เขาเรียกอะไรนะ แองเกิลอะไรของเขาสักอย่างค่ะ แล้วก็ ข หัวเข่าอะ เขา เขาจะมีของเขาอยู่แล้ว เขาจะมีเป็นเซต เราเคยซื้อให้เขานานแล้วค่ะชุดหนึ่ง เราซื้อให้เพราะว่าเราเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายเนาะ เขาจะ จะเอาอะไรทีเขาจะบอกเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ซื้อเขาไว้ชุดหนึ่งแล้ว แล้วเราก็ไม่ได้นึกเนี่ยว่ามัน มันเสียหรือมันอะไรพวกเนี้ยค่ะ เราก็เข้าใจว่ามันคงใช้ได้ไปตลอด เพราะเราไม่ใช่นักกีฬา ใช่ไหม เราก็ไม่ได้ถามเขาแล้วว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็บอกว่า โอ้ย เขาเกรงใจ มาซื้อของพวกนี้ มันเป็นของสิ้นเปลือง มันไม่จำเป็นใด ๆ อะไรพวกเนี้ยค่ะ ใช่ เออ แล้ว อืม มันไม่ใช่แล้ว มันเป็นเรื่องจำเป็นนะ เพราะมันขึ้นอยู่กับร่างกายเลยอะ มันเป็น มันเป็นส่วนที่ ที่เอาช่วยซัปพอร์ตทั้งข้อเท้า ทั้งหัวเข่าอะค่ะ เพราะว่าเวลาเขาเล่นน่ะ เขา ท เขาจะกระโดดด้วยไง เขา เขาจะเป็นตัวเตะหน้า น หน้าอะไรนะ หน้าเน็ตอะค่ะ ซึ่งเขาจะต้องตีลังกาเตะอะไรของเขาด้วยอะ อือ นั่นน่ะค่ะ ใช่ มันก็เลยเป็นเนี่ย เป็นเรื่อง อืม เป็นเรื่อง โอ้โฮ ใหญ่ เรื่องใหญ่ เรื่องโตกันไปเลยค่ะ อืม
อืม ๆ ๆ อืม อ๋อ อืม อืม อืม ๆ อืม ๆ ๆ อืม มันก็ทำให้เขายิ่งลำบากใช่ไหมคุณ? อือฮึ อืม แล้วยิ่งเขาไม่บอกเราอีก อย่างงี้มันก็เลยง่าย กลายเป็นว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ แสดงว่าตอนนั้นคุณก็โมโหเลยสิครับคุณตรงนั้นน่ะ หรือว่าไม่?
ค่ะ มากค่ะ มากนะ วันนั้นโมโหมากค่ะคุณ ถึงขนาดพาเขาไปโรงพยาบาลเลยอะ เพราะเราไม่รู้ไง เรากลัวว่าจะเป็นทั้งกระดูกไหม อะไรไหมอะ คือกลัวไปหมดเลยนะคะตอนนั้นน่ะ แล้วเท้าอะ ขา ขามันสำคัญนะ สำคัญสำหรับกับการที่จะพาตัวเองไปที่ไหนต่อที่ไหนได้อะค่ะ ถ้าเกิดว่าขามันเป็นอะไรไปแล้ว อายุไม่ใช่น้อย ๆ แล้วไงคุณ มันจะสมาน มันก็ช้าแล้วด้วยไง เราก็ โอ้โฮ เป็นห่วงแบบ โอ้ เราคิดไปไกลมากเลยค่ะตอนนั้นน่ะ ใช่ แล้วคือเห เหตุผลหลัก ๆ เขาแค่ต้องการไอ้ตัวเนี้ยค่ะ ใช่ แล้วคุณหมอ โชคดีที่ เอ่อ คุณหมอตรวจแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ แค่เอ็นอักเสบนิดหน่อย รับประทานยาก็ ก็หาย อืม นั่นแหละ ใช่ มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบ โอ้โฮ
อืม ๆ อือ ๆ ๆ อืม ๆ อือ อืม ๆ ๆ ๆ อะฮะ ๆ อือฮึ อืม อือฮึ อืม แต่ประเด็นของมันก็คือ เหมือนเขาไม่ยอมพูดกับเราตรง ๆ ใช่ไหมครับว่า อะ ตรงนี้มันก็มีจริงอาจจะไม่ใช่การซื้อก็ได้ แต่ว่าเป็นการพูดบอกว่า อะ ตรงเนี้ยมันมีความจำเป็นแล้วแบบว่ามีความปวด อะไรอย่างเงี้ย ก็จริง ๆ ก็ควรจะบอกแต่แรกก็ได้ ไม่ใช่แบบเก็บไว้อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมล่ะคุณ อุ๊ย แล้วตรงนี้ก็คือ อันนี้มันเป็นนิสัยแต่เดิมของเขาอยู่แล้วไหมครับ แบบว่าการพูดอ้อม ๆ ไม่พูดตรง ๆ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเขาก็เพิ่งมาเป็นกับเรื่องนี้แหละครับผม?
ใช่ อืม ถูกต้อง